Ja, hast ja grad schon bist ein konkretes Beispiel nennen, damit ich mir das etwas besser vorstellen kann?
Hm, und zwar ist es dann also, es gibt Beispiele, in denen es so ist, dass ich, ähm hm, ich habe jetzt 'n 'n blödes Beispiel. Äh, ich treffe jemanden im Fitnessstudio und die Person finde ich ganz, äh, hübsch oder ganz nett. Ähm, ich traue mich dann aber irgendwie nicht, die Person anzusprechen, weil ich dann irgendwie zu schüchtern bin oder mir dann halt eben diese Zwe Selbstzweifel hochkommen und ich mir denke: „Hm, okay, was ist, wenn ich da 'n Korb bekomme oder, äh, 'n dummer Spruch oder so was kommt?“ Obwohl's eigentlich so ja, so blöde Gedanken sind und ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen müsste, aber die dann halt trotzdem hochkommen und ich mich dann so verfange in meinem eigenen Kopf und dann so nervös werde, dass ich dann halt aus Erfahrung weiß, dass dann so peinliche Dinge aus meinem Mund kommen, weißt du? Dann fange ich an irgendwie zu stottern oder habe 2 Sachen in meinem Kopf und vermische die dann miteinander und, ja, dann is dann ist es sowieso gelaufen.
Ja. Okay. Ja, also, das ist ja 'ne nachvollziehbare, ähm, Situation. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch so 'n bisschen das kulturelle Umfeld ist hier in Deutschland, da das ja nicht so üblich ist, dass man Leuten einfach mal, ähm, ja 'n Kompliment macht oder die anspricht irgendwie beim Bäcker oder auf der Straße oder so. Ähm, ich glaube, das ist in anderen Ländern generell etwas häufiger. Und, ähm, also, ich verstehe natürlich deine Ängste, aber, äh, jetzt konkret auf dieses Beispiel bezogen: wäre das denn nicht 'ne Möglichkeit, das einfach so 'n paar Mal zu üben sozusagen? Also, allein schon so 'ner Verkäuferin beim Bäcker kann man ja was Nettes sagen und dann ist man vielleicht, wenn man das nächste Mal die Person im Fitnessstudio sieht, nicht so nervös.
Mhm, ja. Mhm, das ist 'n sehr guter Tipp tatsächlich, genau. Weil ich habe jetzt einfach auch, wenn ich mal mit Freunden darüber geredet habe, immer so gehört: „Ja, dann mach doch einfach mal” und so. „Was soll denn schon passieren? Mehr als 'n Nein wird ja meistens sowieso nicht kommen.“ Aber das ist auf jeden Fall wirklich 'n sehr sehr tolles Beispiel, dass man einfach man ist ja schon im Prinzip im Gespräch im, äh im Gespräch mit 'ner Person und dass man dann halt noch was dazu ergänzt, ne?